हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपकी बातों से और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया, लोग दिखावे के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को। क्योंकि देखो, इंस्टाग्राम पे कोई भी अपनी बुरी बुरी चीज़ें नहीं दिखाएगा, अच्छी चीज़ें ही दिखाएगा वो आपके। तो लोगों को लगता है कि अरे! ये कितना खुश है, ये इतना खुश क्यों है, हम क्यों नहीं हैं इतने खुश? पर उनको नहीं पता होता है कि ये चीज़ कि कि, वो भी दुखी है पर वो खाली अपनी दिखाता ऐसी चीज़ें। तो लोगों, लोगों का मुझे लगता है कि लोगों ने अब एक्सप्लोर करना चीज़ें छोड़ दी है, मुझे ऐसा लग रहा है आजकल। काफ़ी गुलाम बनते जा रहे हैं सोशल मीडिया के। हाँ जी।
ज़्यादा बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं दिखाता है, जी हाँ। जी, जी, जी। हाँ। बिल्क बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिल्कुल। छोड़ दिया है, जी हाँ। मुझे लगता है कि वो हाँ, एक जो कहते हैं ना कि आपकी एक अ, जनरल अवेयरनेस होती है खुद को लेकर, चीज़ों को लेकर। वो मानसिक तौर पे अब कई बार मुझे लगता है कि वो विकास रुक जाता है सोशल मीडिया से। आप सोचते ही नहीं है चीज़ों को थोड़ा-सा बड़े पर्सपेक्टिव में देखते ही नहीं है। जैसे कि आपने खुद भी कहा था कि क्योंकि कोई भी अपनी अ, ट्रू साइड रिवील नहीं करता सोशल मीडिया पे या अपनी हकीकत हाइलाइट्स डालता है। जैसे कि हम कहें कि अभी जो हमारे, 5 दिनों में से 4 दिन खराब जा रहे हैं लेकिन 1 दिन अच्छा जा को अगर मैं 1 दिन की हाइलाइट्स अपलोड करूँगा, तो लोगों को लगेगा कि इसकी ज़िंदगी में तो कुछ खराब होता ही नहीं, ये तो बहुत खुश है, बहुत खुश है, हुँ।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। चीज़ों को लेकर आज। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल आगे हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, बि बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। अ, जा रहा तो हम अच्छा दिन दिखाएँगे। हाँ जी। अरे! अ, ये तो मज़े में जी रहा है, ये क्यों जी रहा है? हाँ जी बिल्कुल। और इससे भी पैदा हो जाती है कई बार लोगों के बीच में मुझे जै जैसा लगता है। कुछ जैसा अगर आपने नए कपड़े ले लिए, लोगों को लगेगा अरे! इसके पास तो बहुत पैसे हैं, ये तो बहुत अमीर है। पर कभी आपने उनको कुछ दिया नहीं, कभी उन्होंने गलती से उधार माँग लिया, दिया नहीं, फिर कहेंगे कि, अरे! ये तो बिल्कुल एकदम ऐसा इंसान हो चुका है, बदल चुका है पैसे आते ही, काफ़ी मतलब मुझे सोशल मीडिया से थोड़ा ऐसा भी है। तो जैसे तीसरा क्वेश्चन था हमारा जो कि ज जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से जो ये सोशल मीडिया पर बिताया गया। तो मेरा तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि, क्योंकि मैं जैसा आपने आपको मैंने बताया कि मैं बिल्कुल अ, लिमिटेड इसको यूज़ कर रहा हूँ आजकल। क्यों सही तरीके से कर रहा हूँ मैं अपने अ, प्रोफेशनल तरीके से इसको यूज़ कर रहा हूँ पैसा थोड़ा कमाने के लिए या वगैरह। अ, मतलब गलत तरीके से भी मैं जी चुका हूँ ये ज़िंदगी पहले वाली, 4-5 साल पहले मैं भी गेम खेलता रहता था, तो मुझे भी लत लग चुकी थी बिल्कुल ही। स्कूल से आते ही मैं सीधा गेम खेलने ही लग जाता था पहले। पर अब बिल्कुल अब मुझे पता लग गया, कि ज कि यह बिल्कुल एक <chuckles> इसमें फँसते ही जाएँगे जितना ज़्यादा इसमें हम जाएँगे, इस जाल से बिल्कुल हमें बच के रहना है, बिल्कुल। तो आप कुछ करते हो इसे बचने के लिए? आप क्या करते हो कुछ चीज़ें हैं आप?
हाँ, हाँ, वही, फिर वही बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ब हाँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। हाँ हाँ, हाँ।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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, काफ़ी अच्छी बात हाँ, क दे अ, बिल्कुल आप जी आपने आपने अपना उदाहरण दिया ना तो काफ़ी अच्छी बात कही आपने कि, क्योंकि एक जब लत लग जाती है किसी चीज़ की या बुरी आदत जब बनती है ना तो उन्हें छोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो, हाँ तो आपने काफ़ी अच्छा यूज़ सोशल मीडिया का किया है कि आप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कंज़्यूम करते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, जानकारी मिलती है। तो मेरा भी यही है कि मैं थोड़ा सीमित तौर पे ही सोशल मीडिया का यूज़ करता हूँ, जानकारी लेने के लिए या फिर अपने परिवार वालों से या दोस्तों से थोड़ा कनेक्टेड रहने के लिए बस।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। अब हुँ, हुँ, आप भी। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, कुछ हाँ, हाँ। हाँ जी, कुछ हाँ, या फाइनेंशियल स्टेबल होने के लिए या कुछ अपना कमाने के लिए। तो आपसे बात करके मुझे बहुत ही हाँ जी। तो फिर मिलते हैं कभी, धन्यवाद आपका। दिन आना।
हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद आपका।